Ừm, bạn cho mình hỏi vầy nè, hổng biết á là có khi nào mà bạn nhớ về cái lần gần nhất á, mà bạn phải làm một cái điều gì đó mà thật dũng cảm hông? Lúc đó là bạn làm là cái chuyện gì vậy? Ừm.
À. Lần dũng cảm của mình á, gần nhất nha, gần nhất chắc là cái việc mình quyết định bi đi về Việt Nam từ Canada á. Tại vì lúc trước là mình, à, đã có quyết định đầu tiên là quyết được cũng rất là dũng cảm rồi, từ Việt Nam qua Canada. Nhưng mà việc mình nghĩ là quyết định này còn dũng cảm hơn nữa. <laughs>
Ừm. À. Tức là tức là sau sau một cái quyết định cũng là, gọi là, dũng cảm, là từ Việt Nam qua Singapore, ờ, so sorry, qua Canada, đấy, rồi sau đó là, ừm, bạn nghĩ là cái quyết định mà từ Canada về Việt Nam nó lại dũng cảm hơn cái quyết định trước đó nữa hả? Ừ, lý do vì sao vậy? Lý do vì sao có cái việc đó? Ừm.
Ừm. Ôi, với ngày nào đó ra tới Canada thôi bạn. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À, cái này nè, thí dụ như mà mình từ Việt Nam mình qua Canada á, thì người ta sẽ có cái nhìn là, à, ngưỡng mộ: "Ủa? Cái người này chuẩn bị du học nè, và tương lai thấy rất là rộng mở" này nọ á. Và bản thân mình cũng cảm thấy là, à, mình đang bước vào một môi trường mới, mặc dù là nó có nhiều thử thách đi, nhưng mà mình cũng đã dũng cảm rồi. Nhưng mà cái mức độ dũng cảm của mình á thì nó cũng bình thường thôi, là quyết định mình đi cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà để quyết định đi về mới là khó. Tại sao? Tại đi về sẽ bị đánh giá nè: "Có thành công chưa? Có tiền chưa? Học ra sao rồi? Học PR chưa?" chẳng hạn. Ừm.
Ừm. À. Ừ. Ừm. Ờ ha. Ừ, đúng rồi, kiểu, ờ, dân Việt Nam cũng hay có ý kiến, ờ, sao mà Việt kiều qua đó sống, ờ, hao du học các thứ rồi lại về? Kiểu như, người ta sẽ nghĩ là chắc qua bên đó cũng học hành, làm ăn thất bại hay gì đó mới phải quay về đây, kiểu vậy, phải hông? Ờ.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi, kiểu như vậy.
Ờ, vậy thì lúc đó l lúc đó thì cái việc mà bạn đưa ra quyết định để mà từ Canada trở về Việt Nam á, thì cái quyết định thời điểm đó là, ừm, bạn đã đưa ra cái quyết định là bạn bạn xem xét cái việc đó trong bao lâu rồi bạn mới bạn mới thực hiện cái quyết định đó?
Nên là cũng rất là khó. Ừm. Ừm. À, cái quyết định mà từ Canada về Việt Nam á thì mình cũng, ơ, cũng hông xem xét bao lâu đâu, tại hết hạn visa đi về thôi. <laughs> Ừ, ừ, đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà mình vẫn có thể là gia hạn được, mình ở lại được. Nhưng mà mình quyết định là mình không gia hạn, tại vì thật sự mình cũng hông có muốn nương ở đó nữa. Tại vì là công việc mình mình mình không mình bản thân mình đánh giá thì mình không có thấy là mình sẽ cải thiện được về thu nhập hoặc là về công việc. Nên là mình quyết định mình tìm cơ hội ở Việt Nam. Tại vì mình nghĩ là, à, mình có kinh nghiệm làm việc bên đó rồi thì về đây thì mình cũng sẽ có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm để mình có thể áp dụng cho công việc của mình bên đây thì phát triển cũng được, hổng sao. Việt Nam cũng đâu cũng đâu phải là một cái nơi gì, gọi là, đen tối đâu, mình không không nên trở về, đúng hông? Ừm.
<laughs> Ủa, đơn giản vậy thôi á hả? À. À hả? Ừm. Ừm. Ừm. Cũng hợp lý, đúng rồi. Tại vì thật ra khi mà bạn bạn từ Canada trở về Việt Nam mà trong khi đó bạn du học, bạn có ngoại ngữ nè, rồi bạn có trình độ thì cái cái, kiểu, người ta gọi là cái, a, cái profile cái gọi là, cái gì, cái CV của mình á nó đã nâng cấp lên nâng tầm một cái lên một cái tầm cao mới rồi. Thì lúc đó thì cái cơ hội xin việc ở Việt Nam, ở ở ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội nó rất là cao luôn chứ đâu phải là một cái một cái bước lùi hoặc là cái ngõ cụt gì đâu, thì cái đó là, ừm, rồi rồi rồi đó thì nó nó rất là hợp lý mà. Vậy thì lúc mà bạn đưa ra cái quyết định mà từ Canada mà trở về Việt Nam á nha, thì ngoài bạn ra là bạn tự quyết cho bản thân, hay là người nhà gia đình bạn có ai ý kiến gì hông? Hoặc có ai mà họ tỏ ra là họ họ không đồng ý, họ can ngăn, hoặc là họ có tỏ ra, "Ờ, tại sao con lại hổng ở, ơ, tiếp ở bên đó mà lại quay về?" họ có có ai mà có ý kiến hoặc có bình luận gì cái việc quyết định của bạn hông?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. CV đúng hông? Profile, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi,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 Ừm, có chứ, có nhiều chứ. Thì, à, nói chung là cũng có nhiều ý kiến từ bạn bè, từ gia đình, bè mà bạn bè bên đó, bạn bè bên đây nữa. Thì thôi cũng ráng 7, 8 năm rồi thì cũng ráng gia hạn ở thêm đi làm chừng nào mà có quốc tịch thôi hẵng đi về. Nhưng mà đó nhưng đó đối với mình á thì, trời ơi, bây giờ mệt quá, bây giờ là ở lại tiếp thì, ờ, cái kiểu là cuộc sống nó không có nó không có, ý là, biết sao hông, tại vì khi mình làm, mình mình đang ở trong một cái chiếc hộp thoải mái của mình á, gọi là, cái, ơ, gì ta, cái vùng an toàn của mình á. Thì bên đó thì công việc cũng ổn định nè, rồi làm lương cũng ổn định, có th thể là chi trả cho tất cả mọi thứ của mình, nhu cầu mong muốn rồi. Nhưng mà nó có như vậy hoài à, nó hông có nó hông có phát triển được.
Ừm. Ừm. À. Ừm, wow, cũng lâu quá luôn á, ờ. Ừm. Ừm. Ờ. À, kiểu như đó là một cái vòng lặp quần luẩn quẩn, đúng hông? Nó bạn bạn không có cơ hội thoát ra khỏi cái vùng an toàn và bạn muốn một có một cái điều gì đó mới mẻ cho bản thân, hoặc là thay đổi môi trường, hoặc là thay đổi không khí làm việc gì đó. Kiểu như mọi thứ nó quá yên bình trong một trong một thời gian dài là nó khiến cho bản thân mình, kiểu như là, bạn có cảm thấy là lúc đó bị tù túng hông? Kiểu vậy á, bạn có cảm giác vậy hông? Có, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Ừm.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 ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, ừm. Có chứ, có chứ, bây giờ mình thấy, ơ, bạn bè lứa mình đi, bây giờ đã là dancer nổi tiếng rồi là nghề vũ công á, hoặc là làm ca sĩ nè, hoặc là theo đuổi đam mê làm họa sĩ hoặc là những cái thứ về nghệ thuật á mà người ta đang theo á, hoặc làm nhạc chẳng hạn. Thì mình cũng là một người yêu thích về nghệ thuật, mình cũng từng là một diễn viên múa thì mình cũng muốn là theo nghệ thuật chứ. Tại vì mình bên đó thì mình làm thiên về kỹ thuật nhiều hơn với khách hàng, những cái về thương mại nhiều hơn. Nó không có sự sáng tạo về mặt, gọi là, tâm hồn hoặc là sự sáng tạo về mặt nghệ thuật. Nên là mình cảm thấy là rất là tù túng. Thì bây giờ mình muốn về Việt Nam thì mình muốn phát triển về cái đó. Ừ, đúng rồi, thực ra thì mình mình mình cũng có kiến thức về âm nhạc hoặc là nhảy múa, biên đạo này mình cũng biết, nhưng mà mình lại không có cơ hội để mình phát triển. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Wow. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. À. Ừm, tức là tức là khi mà bạn thoát khỏi cái vùng an toàn đó, mà bạn quyết định về Việt Nam là bạn quyết định là bạn sống với đam mê của của bạn, đúng hông? Tại vì đam mê của bạn theo b bạn chia sẻ là đó là thiên về nghệ thuật, chứ không phải là ngồi bàn giấy thương mại rồi làm văn phòng ngày này qua tháng nọ, rồi mọi việc nó cứ trôi trôi qua êm ả như vậy nó rất là chán, đúng hông? Ờ, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, ờ, nói nói chung là đối với mình á thì công việc văn phòng thì, ờ, mình mình hổng có chê đâu. Thì công việc nó giúp mình có tiền mà, thì mình hông có chê công việc. Ý là chắc có thể là hợp với người khác nhưng mà không hợp với mình và mình cảm thấy không hạnh phúc khi làm thôi, nhưng mà không phải là công việc văn phòng là nó tệ. Thì, ờ, đối với đúng rồi thì mình về Việt Nam thì mình cũng cố gắng là mình kết nối lại với những người bạn của mình trước đây, như rằng là người ta đã nổi tiếng rồi. Thì nhưng mà mình cũng cố gắng là mình nói chuyện lại, rồi người ta, a, dạy mình nhạc hoặc là dạy mình cái này cái kia, hoặc là cho mình những cái mối quan hệ tốt để ta phụ giúp công việc của mình sau này, nếu như mà mình thành công chẳng hạn, ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi. Ừ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. À. <laughs> Ừm. Đúng rồi, để mà bạn phát triển sự nghiệp, ờ, ở Việt Nam chứ. Vậy thì lúc lúc mà lúc mà bạn quay về Việt Nam á để mà bạn, ờ, ph phát triển sự nghiệp theo cái đam mê của bạn đi, thì lúc mà bạn tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ những người bạn bè cũ mà họ đã nổi tiếng rồi á, thì lúc đó á thì cái phản ứng của họ ra sao khi mà thấy bạn là, ờ, sau bao nhiêu năm du học ở Canada rồi làm việc ngồi bàn giấy rồi bây giờ lại quay về cái công việc là đam mê với nghệ nghệ thuật, rồi sống với đam mê, rồi họ phản ứng của họ ra sao lúc đó?
Ừm. Ừm. Ừm. À, thật ra phản ứng của họ thì họ cũng chẳng quan tâm tới mình cho lắm. <laughs> Ờ. <laughs> Ờ, thực ra thì bây giờ công công công việc của người ta cũng có rồi thì người ta còn bận bịu với công việc của họ, làm sao mà người ta họ để ý mình, đánh giá phán xét mình làm gì, đúng hông? Mất thời gian của họ, thì họ cũng là người thành công nên là họ cũng biết cái vấn đề đó. Thì chỉ có những người mà cảm thấy không hạnh phúc, hoặc là chưa thành công người ta mới dành thời gian phán xét người khác thôi. Thì, ờ, đối với bạn của mình thì họ đã thành công rồi, họ có vấn đề của họ. Thì họ cũng chỉ hỗ trợ cho mình về mặt, ờ, thí dụ họ kiếm cái chỗ cho mình để mình có thể học nhạc nè, hoặc là có thể cho mình cơ hội làm việc chẳng hạn, thì cái đó mình rất là trân quý. Đúng mà.
Vậy luôn á hả? Sao phũ vậy? <laughs> Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm, dựa vào cái mối quan quen biết của họ và cái mối quan hệ của họ thì họ có thể giới thiệu cho bạn những cái chỗ mà, kiểu như là, uy tín, hoặc là những cái chỗ tốt, đúng hông? Ừm, ừm.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, thì đó là cách thực tế mà họ hỗ trợ cho mình, còn về mặt mà họ cảm nhận như thế nào về mình á thì mình cũng hông quan tâm. Và mình biết rằng là họ cũng chẳng quan tâm đâu, tại vì đâu thời gian đâu mà quan tâm, đi phán xét mấy người yeah, ý là một người bạn của mình, đúng hông? Ừm,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
Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi, người ta cũng bận rộn công việc riêng của người ta mà, thì đó, ừ, ừm. Vậy thì khi mà từ từ nước ngoài trở về Việt Nam đi, thì đương nhiên là chắc bạn cũng sẽ phải là tìm kiếm cơ hội rồi hỏi thăm, rồi tận dụng những cái mối quan hệ cũ để mà tìm kiếm lại công có cơ hội công việc rồi học hành, học học lại để mà tiếp cận lại nghệ thuật á. Thì trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu lại như vậy thì bạn có cảm thấy là bị quá tải, hoặc là có bao giờ cảm thấy là suy nghĩ lại cái quyết định của mình quay về Việt Nam là sai lầm, hoặc là rồi mình cảm thấy là mình cảm thấy, ờ, mình học rồi, ừm, mình không biết là sự nghiệp của mình sẽ phát triển như nào. Kiểu như là, mình cảm thấy lạc lõng, rồi mình không biết là cái cái cái việc mà mình quay về nó có đúng đắn, rồi công việc của mình, sự nghiệp của mình rồi nó sẽ đi về đâu. Bạn có cảm thấy, ừm, như vậy hông? Có bị như vậy hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừm. À. Đúng nha. Ừm. Có chứ, có chứ, rất là nhiều lần luôn. Mình về đầu thấy cảm thấy trống rỗng là không có việc làm là thứ nhất nè. Thì, à, nói chung là hiện tại thì cũng đã tìm được việc làm rồi, thì, ờ, mình cũng hiện tại là mình làm đang làm 2, 3 công việc lận. <laughs> Thì, ờ, nói chung
Ừm. Đó, đúng rồi. Ừm. Ờ, cũng cày cũng cày nhiều nhiều việc nhiều việc cùng lúc để có thu nhập các thứ, phải hông? Ờ.
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, cũng may mắn là do là cũng có kinh nghiệm bên kia nên về nên là lương cũng rất là ổn so với thu nhập trung bình. Thì nên mình cũng c cảm thấy là, à, nếu mà lương ổn rồi thì mình có thể là dành thời gian để mình học thêm nhạc, hoặc là với là hiện tại thì cũng sắp tới mình cũng phải đi học thạc sĩ nữa. Thì thì nói chung là, cái cái, ừ, chung bạn biết sao hông, tại vì nhiều cái quá, tự nhiên bây giờ á đang học nhạc, đi học thạc sĩ nó có cái chỏi chỏi như thế nào á. Nhưng mà thật sự đối với mình á thì, ờ, bây giờ nó hông biết hông biết nữa, nói chung là cảm thấy nó trễ như thế nào á, nên là mình cũng vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn là thứ nhất nè. Còn nhạc á chỉ là sở thích của mình thì mình có thể là phát triển từ từ theo. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ, vậy thì quá tốt rồi. <chuckles> <chuckles> Ừm. Đó, thật ra cái việc mà bạn học á, bạn học lên cao nó hông bao giờ là trễ cả, ơ, có những người có những người người ta học tới năm bảy mươi mấy, 80 tuổi người ta vẫn còn học mà tới thời điểm đó người ta có người người ta học mới lấy xong cái bằng lái xe, hoặc là có thời điểm đó người ta mới học xong cái bằng, ờ, c đại học hoặc gì gì đó. Cho nên là cái cái việc mà học thì nó cũng không hẳn là trễ đâu mà bạn đã học lên tới thạc sĩ thì cái cái cái trình độ mình học như vậy thì để trau dồi kiến thức của mình thôi. Còn cái việc mà bây giờ lương của mình đã ổn định rồi thì mình có thể phát triển đam mê, mình đầu tư thời gian vào cái âm nhạc thì nó cũng hợp lý mà. Thì khi mà bạn trong cái khoảng thời gian đầu mà lúc mà bạn trở về Việt Nam á, mà bạn tìm kiếm những cái công việc rồi tìm kiếm trường học á thì những cái lúc mà bạn cảm thấy lạc lõng rồi cảm thấy trống rỗng không thì xung quanh bạn á có bạn bè hoặc là người thân nào mà ở bên cạnh bạn mà an ủi hay động viên giúp cho tinh thần bạn phấn chấn và bạn có thêm động lực để mà, ờ, tiến lên hông? Có có người nào hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, ừm, ừm. Ừm. Ừm. À, có chứ, có chứ thật sự là cũng có những cái người bạn của mình, với là gia đình của mình, bạn bè của mình nhưng mà thật sự á thì, ờ, họ là người lắng nghe thôi, chia sẻ thì, ờ, cũng không thể nào mà chia sẻ nhiều được, tại vì cuộc đời của mỗi người mà mình cũng phải có thời gian cho bản thân, mình không thể nào mà bắt người ta dành thời gian cho mình nhiều như vậy được, đúng hông? Thì, à, bản thân mình cũng. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, thậm chí là cái việc mà người ta ngồi chia sẻ, ngồi nghe mình thôi là cũng đã quý giá lắm rồi, đúng hông? Ừm hừm.
Ừm. Đúng rồi, thực sự mà nghe mình kể tất nhiên là cũng không phải là cái chuyện tích cực gì rồi, cũng, ô không phải là chuyện vui rồi, nên là người ta nghe cũng rất là mất năng lượng của họ nữa, nên là mình cũng phải ý thức việc là bảo vệ năng lượng của người thân mình, gia đình, bạn bè và chính bản thân mình nữa. Thì, ờ, mình thì cũng phải cố gắng là làm sao tách khỏi được cái sự phụ thuộc vào cảm xúc người khác á, nên là cũng cố gắng là học thiền này, rồi mình tự làm viết nhật ký, đánh giá lại những cái cảm xúc của mình, cái nào loại bỏ được thì cố gắng loại bỏ, cái nào mà có thể là động lực thì mình cố gắng giữ lại để mình có thể tiếp tục con đường của mình, thì mình càng nếu là mình muốn là bản thân mình phải độc lập á, thì bây giờ mà phụ thuộc vô người khác thì tội người ta nữa. Ừm.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, tính ra bạn là một người rất là, kiểu, sao ta, là vừa khoa học mà vừa rất là lý trí so với những cái từ từ suy nghĩ nè, hành động rồi, hả, tới cảm xúc, c trong đó cái cái cảm xúc của bạn nó cũng có khá là nhiều cái cái lý trí nó nó lấn át luôn ấy. Đấy, tức là bạn bạn bạn bạn rất là lý trí, là ngoài nghĩ cho mình và bạn vẫn nghĩ cho người khác luôn chứ không phải là mình cảm thấy mình buồn, mình tuyệt vọng quá thì mình bắt người khác là phải chịu đựng cái cảm giác đó giống như mình. Thì, ờ, cái việc đó là bạn đúng không bạn rất là lý trí và, kiểu như là, rất là, ờ, suy nghĩ rất là chín chắn trong cái việc đó luôn. Vậy thì bạn nhìn lại đi thì bạn thấy những cái quyết định và cái hành động đó thì lại nó đã hiện tại nó đã thay đổi con người bạn ra sao so với thời điểm hiện tại và so với thời điểm thời điểm mà trước lúc mà bạn đi bước sang Canada bạn du học á thì bạn có thấy bạn thay đổi nhiều ở những cái điểm nào hông?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình mình rất sợ. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Thay đổi nhiều hơn chứ, mình cảm thấy là mình là một người rất độc lập luôn á, ý là dạo này gần đây mình cũng không cần phải có người phải lắng nghe, phải thấu hiểu mình, mình có thể là tự giải quyết vấn đề của mình một mình. Thậm chí là về tâm lý tình cảm hoặc là vấn đề việc làm chẳng hạn, thì về thì mình cũng chẳng nhờ vả ai nhiều đâu, thì mình cứ tự lên LinkedIn mình để đơn mình tìm việc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thì mình cũng, ờ, mình tự nhận biết về bản thân mình á, kiểu như là, mình mình list ra tất cả các công việc mình đang làm hoặc là thành quả mình có á, thì cái công việc nào là tự mình có được hoặc công việc nào là tự là có người khác giúp đỡ á. Thì mình thấy hầu hết là tất cả đều là do mình tự mình tìm hoặc là mình là góp phần trăm nhiều nhất trong cái cái thành công của mình, thì mình cảm thấy là mình là người độc lập nhiều hơn là phụ thuộc. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, mình thấy là tự nhiên mình mạnh mẽ hơn nhiều rồi, đúng hông? Ừ, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Khi mà bạn bạn đưa ra những cái cái cái quyết định độc lập đó thì đồng nghĩa với cái việc là bạn sẽ phải có một cái việc gì đó để trả giá cho những cái quyết định và những cái lựa chọn của mình, đúng hông? Ờ, ừm, vậy theo bạn nha, ừm, tức là những cái việc mà bạn trải qua từ đầu tới giờ từ lúc mà bạn bước chân bạn sang nước ngoài bạn du học, rồi từ nước ngoài bạn quay trở về Việt Nam đi, thì những cái quyết định đó nó rất đối với bản thân bạn nhìn nhận nó rất là dũng cảm. Vậy theo bạn nha, cái việc mà cái dũng cảm đó á, nó là bản năng nè, nó là cái sự luyện tập hay là những cái tình huống mà bạn phải buộc phải lựa chọn trong những cái thời điểm nhất định?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, cái dũng cảm này chắc là do cái trải nghiệm của mình á, là tạo nên cái sự dũng cảm của mình á. Thì, ờ, chắc cũng phải là cái sự dũng cảm của mình nó cũng bắt đầu, à, bằng ý là nó cũng xuất phát từ cái, a, cái lý trí của mình. Tại vì, à, nếu mình ra quyết định á, thì mình sẽ phân tích lợi ích và rủi ro, nếu mà lời nhiều thì ra quyết định rủi ro ít rủi ro ít á thì ra quyết định. Ừ, nên là khi ra quyết định á, nên mới dũng cảm nghe. <chuckles> Chứ chứ chứ không phải là ra ra quyết định là ừ, đúng rồi. Ừ, cái đó hông phải là dũng cảm, cái đó là liều cái đó liều mạng đó, cái đó là liều mạng chứ hông phải dũng cảm, ừm, ừm, ừm, là mình cảm thấy ừm.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi, người khoa học mà, người suy nghĩ khoa học thì phải làm vậy. Ừ. <chuckles> Đúng rồi, tự nhiên tự nhiên đâm đầu làm đại làm bừa đâu có đ ổn đâu, đúng hông? Cuộc đời mình mà đúng rồi. Đúng là làm liều làm liều. Ờ, vậy thì có bao giờ mà bạn, à, bạn nghĩ lại, ví dụ như mà bạn rơi vào cái hoàn cảnh đó và nó bị lặp lại á, thì bạn có làm điều tương tự hông, hay là bạn sẽ quyết định khác đi?
Ừm. À, nếu mà lặp lại thì mình vẫn, a, quyết định tương tự rồi, là về Việt Nam. <laughs>
Vẫn lựa chọn như vậy, đúng hông? Mình vẫn tự tin với cái quyết định đó và mình, ừm, vẫn lựa chọn nó lại lần nữa, ờ, hiểu luôn. Ừm, vậy thì
Đúng rồi. Đúng rồi, ừm, nếu bên kia thì cũng hông sao, thí dụ bên kia thì, ờ, bây giờ về Việt Nam, thí dụ làm có tiền thì đi qua bển đi du lịch thôi, đ đâu có gì đâu. Nói chung là bạn bè vẫn giữ liên lạc bình thường, mình đâu mình đâu mình đâu có bỏ tất cả đâu. Ừ, ừm, ừ, ừ, đúng rồi, đúng rồi, ừm.
Ừ, cũng hợp lý mà, đúng hông? Ờ, cũng còn bạn bè các thứ, cũng còn mối liên hệ bên bên nước ngoài mà. Ừm. Ừm, vậy thì, ờ, hông biết là bạn có cái gì để mà bạn muốn nói về cái với cái bạn về cái phiên bản mà nhút nhát hơn cái thời điểm mà trong quá khứ hông? <chuckles> Có hông, có muốn nói nhắn nhủ gì hông?
À. Nhắn nhủ là "Tạm biệt nha, mình hông có muốn liên quan gì tới bạn nữa. <laughs> Bạn là phiên bản cũ của mình rồi, mình hiện tại là phiên bản mới và mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều, mình hổng muốn liên quan tới bạn nữa." <chuckles>
Trời! Ờ. Ô kê, ô kê, mặc dù hơi phũ, nhưng mà rất là cảm ơn những cái chia sẻ cực kỳ sâu sắc và thú vị của bạn ngày hôm nay nha. OK bạn ha. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Đ đúng, đúng rồi. Cảm ơn bạn, chào bạn đã dành thời gian để có thể là chia sẻ cùng với mình về vấn đề này. Cảm ơn bạn, chào